Gitu.
Heeh. Terus, takut enggak tuh waktu tersesat naik kendaraan umum, kan jadi jatuhnya di daerah yang enggak dikenal ya?
Mhm. Lumayan sih, Kak, jadi, makanya saya akhirnya coba iseng nanya pakai bahasa Inggrislah mana tahu malah ramah ibunya kan. Bener dong, Kak, lebih ramah dong.
Mhm. <chuckles>
Sampai sama ibunya diarahkan mhm, diarahkan, nanti, eee, saya itu diantar ke Gojek ke ojek sih, bukan oj bukan Gojek, ke ojek pengkolan gitu kan. Terus ibunya tuh jelasin, "Pak, ini Mbaknya gini gini gini gini, nanti tolong Mbaknya diantar ke arah sini sini sini sini sini." Gitu. <chuckles> Dijelasin dong. Ya ya syukur sih akhirnya saya dapat jadinya saya dapat top tuk dapat tumpangan kan. Cuma kan ya <chuckles>
Terus, tapi akhirnya dibantu juga ya. Mhm. Oh.
ternyata kok beda ba beda bahasa kok jadi beda juga perlakuan nih, kan jadi gitu saya.
<chuckles> Lalu pas tersesat itu jadi keluar uang banyak enggak, Kak, buat kendaraannya?